แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ย เราสามารถที่จะ อ่า เลือกทานอาหารสุขภาพได้หลากหลายแบรนด์นะคะ ในตอนนี้เนี่ยก็มีแบรนด์หลากหลายแบรนด์ค่ะ
คะ? อืม ค่ะ ดีเหมือนกันนะคะว่า ตอนนี้น่ะค่ะรู้สึกว่า พวก social media ต่าง ๆ เนาะในการเข้าถึงนะคะ ในแต่ละแอป นี่ก็คือค่อนข้างที่จะเอื้ออำนวยความสะดวกให้เราด้วย และยิ่งอาหารสุขภาพเนี่ยก็มีให้เลือกหลากหลายด้วย ใช่ไหมคะ โดยที่ไม่ต้องไปกังวลเกี่ยวกับเวลาที่เราจะต้องไปเตรียมอาหารอีก พอได้ฟังเราก็รู้สึกว่า จริง ๆ เรามองว่า เราทิ้งงานไม่ได้ เรากังวลมาก ๆ เลยค่ะ แล้วก็ยึดติดกับว่า "แล้วเราจะเปลี่ยนเวลา งาน แล้วเราจะทำงานกลางดึก หรือเราจะทำงานถึงเช้าเลยไหม? แล้วเราจะพักตอนไหน?" หือ เป็นถึงขนาดนี้เลยล่ะค่ะ

โอ้โฮ ถือว่าเข้าใจคุณแม่เลยค่ะ แล้วก็คุณเนี่ยจะต้องเส สละตัวเองในการต้องทำงานของตัวเอง แล้วก็ในการเลี้ยงลูกอีก อย่างงี้เราเข้าใจคุณมาก ๆ เลยค่ะว่า คุณเป็นคุณแม่ที่ต้อง อ่า ใช้เวลาในการเลี้ยงลูก แล้วก็เหนื่อยมากแค่ไหนนะคะ ยังไงเป็นกำลังใจให้ค่ะ ขอให้คุณเนี่ย อ่า แก้ไขปัญหาตรงนี้แล้วก็ผ่านไปได้ ยังไงทางนี้เนี่ยค่ะ อ่า พร้อมที่จะให้คำปรึกษาคุณเสมอเลยนะคะ
ค่ะ ยังไงก็ต้องขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ สำหรับคำแนะนำดี ๆ แล้วก็แนวทางที่ดีด้วยนะคะ เพราะว่าจริง ๆ แล้วเนี่ยนะคะ พอเรามองว่าเราเองเนี่ยนะคะ อยากจะทำ เมนู ที่ เพื่อสุขภาพนะคะ เราก็ไม่ค่อยเห็นทางเลือกเลย เพราะว่าจริง ๆ อะค่ะ เราก็ไม่ค่อยจะใช้แบบว่าแอปพลิเคชันออนไลน์ในการสั่งของดิลิเวอรีสักเท่าไรนะคะ ด้วยความที่เราเองมองว่า อ่า สุขภาพ คือต้องเป็นอาหารที่คุณแม่ทำเองเท่านั้นนะคะที่ทำให้ลูก แต่จริง ๆ แล้วเราสามารถที่จะระบุ ได้ ค่ะว่า เราเองเนี่ยนะคะอยากจะเอาแบบไหน ไม่ปรุง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืม ค่ะ โอ้โฮ จริง ๆ แล้วในสมัยนี้มีเยอะมาก ๆ เลยนะคะ ในการสั่งแบบดิลิเวอรีในการที่เราจะสามารถควบคุมปริมาณในการปรุงได้ด้วย เช่น แบบว่าไม่ใส่โซเดียมมากเกินไป ไม่ใส่เกลือ ไม่ หรือไม่ใส่น้ำตาล แบบเนี้ยค่ะ เอ่อ เวลาเราสั่งแอปอาหารอะค่ะ เราสามารถใส่รายละเอียดตรงนี้ไปได้ด้วยเช่นกันนะคะ เช่น ไม่ใส่ผักชนิดนี้หรือไม่ต้องใส่น้ำตาล แบบนี้ค่ะ ก็ช่วยได้เช่นกันค่ะ
อา ค่ะ อ๋อ พอได้ฟังแล้วนะคะ ก็รู้สึกว่ามันเป็นทางออกที่ดีมาก ๆ เลยค่ะ เพราะว่าเราเองจะได้เอาเวลาที่เหลือนะคะ ไปทำงานนะคะอย่างเต็มที่ แล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยแล้วก็จะได้แบบว่า เอ่อ ดูแลลูกได้ด้วยนะคะ และอีกอย่างหนึ่งได้ดูแลตัวเองด้วย คือเราทำงานมาแล้ว เราใช้พลังเต็มที่ เราก็จะต้องเติมพลังด้วยอาหารที่ดี แล้วก็ดีต่อสุขภาพนะคะไปด้วยเนาะ เราถึงจะสามารถที่จะมีกำลังนะคะ หรือว่ามีพลังใจที่ดีที่จะลุยงานต่อได้อะค่ะ ยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะสำหรับคำแนะนำดี ๆ แล้วก็การรับฟัง เรา อย่างใส่ใจ แล้วก็การที่เป็นกำลังใจให้เราด้วยน่ะค่ะ
ค่ะ ค่ะ โอ้โฮ ยินดีเสมอค่ะที่จะให้คำปรึกษา แล้วก็ให้คำแนะนำ หวังว่าคำแนะนำในวันนี้เนี่ยจะสามารถทำให้คุณแม่ผ่านพ้นเรื่องราว ที่จะต้องทำให้ได้ในวันนี้แล้วก็วันต่อ ๆ ไปนะคะ ยังไงวันนี้ขอบคุณค่ะ
ค่ะ